そうですね。うん。
アイマスク、そうですね、なんかそのアロマの匂いのするアイマスクでもいいですね。
ああ、いいです。寝ちゃいそう。<laughs> そうですね。あ、そっか。なんでね、今その特に、やっぱりなんか寝ちゃうって何なんですかね。ほんとに嫌になるんですけど。うん。
<chuckles> はい。 うーん、あれ、なんかあの柑橘系の香りって割と、例えばレモンの香りとかね、こう割とこうシャキッとしそうな感じがするじゃないですか。
はい。 はい。 ああ、なるほど。じゃあ、アイアイマスクの、ね、それのなんか柑橘系みたいなので。そうですよね、ラベンダーとかだと、確かに。ね、リラックスしたいそうですね。うん。
ラベンダーは寝ちゃいそうだけど、そうそうそう、なんか柑橘系のレモンとかだったら割とこうね、シャキッとしそうな感じがしません。
うんうんうんうん。ああ、確かに。あ、それもいいですね。あ、それちょっと購入してきます、今日早速。<laughs> うんうん。うん
うんうん。 <chuckles> で、少しでもね、気分がちょっと変われば、ね、あの、良くなるのかなっていう。
うんうんうんうん。 いや、そうですよね。いや、だいぶ違うと思います。なんかあのそれで座ってちゃんと座って、アイマスクで集中できそうだなって思いました。うん。
うん。 はい。 はい。あとどれぐらいで試験があるんですか？
えっとですね、あと1ヶ月ちょいですね。
あ、もうすぐじゃないですか。
うーん、そうなんですよ。なのにこんなこと、こんなことを言ってるんですよ、まだ。<giggles> そう。
焦りますね。<chuckles> ああ。
そうですね。でもまあまあね、でも前回のその1次試験がそんな感じでなんとなくできたので、今回もって思ったんですけど、意外とああ意外とそのね、オーラルの試験って対策しにくいなって思って。で、どうしようってね考えてるとこだったんですね。うん、うん。
うん。 そうですね。うーん、なるほど。で、そこでね、集中ができないとなると、なおさらね、気ばっかりが焦ってきますよね。
いや、そうなんですよ。あと何日しかないとかね思っちゃって。
ま毎日どれぐらいの時間とりあえず今取れるんですか？